Eu queria saber o que te dá orgulho na sua profissão?
Olha, eu tô, hã, fora dessa profissão agora faz uns 3 anos mas eu fui mais de 20 anos professora
Aham. Ai que legal, gente.
né É, eu era professora professora de inglês, mas em escola regular mesmo, sabe. Hã, escola Não, eu dava aula em uma escola particular, mas era, hã, de para alunos de comecei com o ensino fundamental 2, que era alunos de 6.º ao 8.º ano, e depois, eh, também fui para o ensino médio. E e não tem, assim, coisa melhor, principalmente porque a gente eu dava aula de inglês, né. Aí você pensa: "Ah, é uma uma uma aula que você dá". Eu tinha 2 vezes na semana, só aula de 55 minutos, então, era muito pouco tempo que a gente tinha junto. Então, eu sempre colocava atividades extracurriculares para eles fazerem, e eu sempre dava alguma atividades em cima daquilo, é.
Aham. Escola pública? Hã. Aham. Aham Aham. Hã. Uhum. Ah, legal. Ah, isso foi lá no Brasil.
Isso lá no Brasil, isso, exato, quando eu morava no Brasil, né. Hoje, atualmente, eu moro nos Estados Unidos, por isso eu não dou mais aula de inglês. <laughs> Aqui nos Estados Unidos, eu tinha que dar aula de português. Pois é, poderia. Mas, eh, eu deixei a profissão, porque eu estava mais, assim, esgotada mesmo, né, de era muita demanda.
Aham. <laughs> Poderia até dar. <laughs> Aham, você nunca foi aquele profissional que fez concurso público pra escola pública, você sempre trabalhou no no no privado. Mas você trabalhou nessas escolas de idioma, também?
Não, não, não, sempre particular, uhum. Também, com é, foi como eu comecei, na verdade. Eu dava aula de inglês em escolas em escola de inglês, né, escola de idiomas, e depois eu fiz faculdade de letras e daí quis, hã, inve e assim, ingressar na escola regular. Pagava mais, assim, eu gostava mais também. Era um público mais, eh, mais não homogêneo, mas porque, né, eles não falavam inglês, mas, assim, nã nem todos não falavam inglês, tinha alguns que falavam alguma coisa. Mas era aí Ai, a faixa etária que eu gostava, eu me identificava uhum.
Aham. Aham. Ah, tá, o fundamental e o médio.
Isso, fundamental 2, né, que é do 5º ao 8º ano e depois o médio.
Aham.
E
Aham. E você você não não teve a experiência do público, né, nenhuma.
Olha, eu, na verdade, eu tive uma experiência com do pu com a escola pública, muito pouco tempo, que eu tinha uma uma professora amiga minha que ganhou neném, e aí ela me re ela me recomendou para a escola, para a secretária. Então eu fiz uma eh, fui como contratada, né. É um período só, para cobrir as férias, então fui como contratada. Era diferente, não precisei pas prestar concurso, nem nada. Então eu fui, eu fiquei é é outra realidade, realmente era muito diferente. Mas o que eu via neles era um carinho, o os que gostavam de mim, gostavam muito, sabe, os alunos. É
Aham. Aham Aham. Aham. Aham. Mas não porque você era professora de inglês, mas, sim, por por você mesma, né.
Olha, eu acredito que era a forma com que eu as ensinava a língua, eu acho que, na escola pública você, os eu eu não sei, eu percebi isso lá enquanto eu estava lá com em relação aos outros professores, né, não sei nem dizer como era a minha amiga, porque não trabalhei com ela. Eu con eu a conheci nessa escola de idiomas, a gente ficou amigas a ficava amiga, ali.
Ah, entendi. Aham. Ah, entendi.
E, então, o que eu notava, é que os professores de ensi de escola pública, eles estão, ali, mais para preencher protocolo, pelo menos os que eu notava, né, não tô dizendo não tô generalizando. Então, eles faziam aquilo que tinha que ser feito, mas você não via que não era mais a paixão, sabe. Eu acho que eram professores mais velhos também.
Aham. Aham. Era muito, assim, pra ganhar dinheiro, como se diz: "É o ganha pão deles", ali, né?
Sim. Eu é, eu acho que nem tanto, porque eles não pagam bem, mas é é era professor já que tinha muito tempo de carreira, já era já tinha muito bônus, enten bonificação pela estabilidade, exato! Porque eram concursados, né, então, era uma esta era esta então, eles podiam fazer qualquer coisa que aliás podia nem dar aula que eles, hum, ganhavam mesmo e estava tudo bem, ne. É.
Era pela estabilidade. Aham. Aham. Que eles ganhavam da mesma forma, né, não eram cobrados, né, por isso. E você acha que em relação, eh, aos alunos eles eram bastante defasados, na disciplina?
Uhum. Sim, de -da escola pública? Nossa! Demais, demais, aham. A escola que eu da que eu trabalhava, que era a escola particular, ela tinha um programa de bolsa que ela dava pra escolas pra alunos que se se sobressaíam de escolas públicas, então, eles davam no todo final do ano, <clears throat> eles davam eles faziam uma uma
É. Uhum. Hã. Aham.
uma prova, um pro é como se fosse um processo seletivo, e aí, quem gan passava nessa prova e era só podia ser de a eh, alunos de escola pública, quem passava nessa prova ganhava, ali, uma uma certa bonificação, às vezes até cem por cento de de bolsa. É.
Aham. Sei. Você Aham.
E o que eu notava, o que eu notava nessas crianças que vinham de fora era que eles agarravam aquilo com muita, assim, com unhas e dentes, sabe. Essa essa bolsa.
Olha, muito legal, hã. Aham, davam muito mais valor do que as outras crianças, né?
Sim. Uhum, é, então, na não, na ok, eu era uma realidade bem diferente. Mas, assim, o que eu via era o resultado no final do ano, sabe. O resultado do dos que realmente se empenhavam e aquilo me dava muito orgulho. Demais, demais.
Uhum. Ah, mas e o orgulho com a sua profissão, assim, eh.
É como? É como assim, por exemplo?
Era aí, você vê o aluno progredindo?
Sim, sim. Nesse nesse aspecto, sim, porque eles eram alunos que já que não tinham base. Os que tinham base era bem pouco, assim, base de base. Então você conseguia ver o progresso, eh, acontecendo gradativamente, né
É. Aham.
era, por exemplo, diferente quando eu dava aula nessa escola de idiomas, porque na escola de idiomas eu dava aula até pra níveis diferentes. Então, avançado, você via muito pouca diferença de de ganho, né, de conhecimento. É, já no na escola regular e na na pública mesmo. Nossa, na pública não, porque na pública eu realmente não tive, eh, retorno, assim, porque eu fiquei muito pouco tempo, eh.
Uhum. De ganho. Muito, experi aham. Muito pouco tempo, você não teve muita experiência ali na, na pública, né?
Uhum. Não, não, mm-mm.
E agora, eh, em relação a aos alunos dos cursos de idioma e da das escolas, eh, você acha que, nas escolas mesmo sendo privadas, eles dão muito valor ao inglês, assim?
Uhum. Não, não. Na escola na escola regular que é a escola, que a gente fala aí de privada, né, que é a escola de, que a edu na educação básica eles não dão valor, porque, é aquela coisa mas eles, também, não quem não dá valor não dá valor em nada, né. É por causa do é aquela coisa eu tenho que fazer, tenho que passar de ano, é aquela coisa, não tem como você você fugir disso. Na escola de idiomas não, quem faz só quem tem interesse, quem quem paga para aquilo, né, pra fazer, pra aprender a língua. Então, realmente era o esforço e o resultado era diferente, era maior na escola de idiomas, são com certeza. Hum.
Uhum. Hã. Aham. Uhum. Mas, ali, na na escola, eh, privada, eh, geralmente existem alunos que, também, fazem um curso de idioma, não é?
<clears throat> Uhum. Ah, sim sim por fora, né, pra
E eles são muito mais avançados que os outros, né. E aí como como que é, assim, porque se eles vão fazer uma prova eles se saem bem de toda forma, porque no curso de idioma eles já estão lá lá na frente, né.
Sim, com certeza. Uhum. É. Sim sim. Uma
E eles puxam a turma ou você acha que que não?
Hum. Depende, porque depende muito, por exemplo, da da maturidade dos alunos da sala, sabe? Porque, assim, eles às vezes, eles veem como: "Ah, esse é nerd", né? "Ah, estuda demais". Então, tem uns que não querem nem ficar próximo, aí quando é chegado perto da prova, aí eles querem, se ju se juntam para poder as estudar junto, para poder eles ajudarem, os nerds que eles chamavam ajudar os que têm mais dificuldade. Mas, assim, de uma forma geral, eh, o que eu via era esses alunos que a gente dava oportunidade, né, de de fazer atividades extracurriculares, os que se empenhavam no final do ano, a o a gratidão que eu recebia deles era valia, assim, um mundo para mim, sabe?
Ah entendi. Aham. <laughs> Aham. Aham. Aham.
Tipo olha você mudou minha vida, é.
É. Aham, é. E e já já teve aluno que, assim, eh, se se desenvolveu muito quer dizer, ficou muito mais fluente, né, eh, conseguia entender, porque a gente sabe que o inglês numa escola, eh, privada é limitado, né, e já houve alunos que conseguiram passar daquele nível mesmo sem fazer o curso de idioma.
<clears throat> Uhum. É. Sim, sim. Sim, sim. Como eu te falei, a gente sempre dava a oportunidade de eles fazerem atividades extracurriculares com base naquilo que a gente fazia em sala de aula. Para você ter uma ideia, eu desenvolvi uma uma uma modalidade o né, que era teatro, aulas de teatro no contra no contraperíodo em inglês. Mas não era para todo mundo, fazia quem queria fazer. E realmente, eh, você via a diferença daqueles alunos, sabe, porque eles vivenciavam aquela situação e eles, eh, realmente no final do ano você via a mudança, a a diferença de de ganho de conhecimento deles com relação aos demais. Tanto que quando eu deixei a profissão, os pais, muitos pais vieram conversar comigo, tipo: "Não, não deixa, não sai". E eu e o que eu também gosto muito, por exemplo, é que e desses alunos muitos, hã, seguiram inclusive a carreira de artista depois de fazer aula de in de teatro em inglês, eles gostavam é.
Aham. Aham. Ah, que legal. Aham. Aham. Hã. Aham. Ah legal, legal. É porque fazer teatro em português é uma coisa, fazer em inglês, eu acho que atuação é diferente, né, assim, você tem que preocupar tanto em atuar quanto em falar e e seguir um roteiro ali, né.
É. Demora um pouco mais para fluir. Sim, sim, é porque demora um pouco é, oi, desculpa.
É muito mais complicado. É, é, realmente. Agora eu tenho uma dúvida, eh, na na escola privada, existe um limite, uma pontuação no inglês porque a gente sabe que tem aquelas pontuações vai até o o TOEFL, né, o TOEIC. Eh, tem alguma pontuação assim que que o aluno consegue atingir?
Uhum. Tá. É. Hum. S tendo só aula de de inglês na escola regular? Não. Ele precisa de um de um suporte de uma escola que dê mais aula, mais tempo, né. Porque, você vê, eles não tinham eles tinham 2 aulas de inglês na semana, de 55 minutos. Então, assim, era muito pouco. Que os
Hã. Sim. É, só para o vestibular mesmo, né, para o Enem? Aham.
É. Exato. É. Muita gente não ia n achava o inglês no que não era importante, né. Mas, assim, a o o extracurricular que era esse que a gente fazia na parte da tarde, que eu falo que, realmente, assim, que você via ali o a os alunos se dedicarem de verdade, sabe, pra pra chegarem lá no final e e conquistarem, saírem daquele patamar que eles estavam, isso, hã, eh, era uma coisa que valia até mais do que, por exemplo, fazer uma aula de inglês numa escola paga, numa outra escola, né, numa escola de idiomas. É. É. E esses e esse co e essas aulas extracurricula sim. Ah, com certeza. E muitos foram, assim, modelos para os outros, sabe, também.
Aham. Hã. Aham. É. Com certeza, né. Com certeza. Era muito bom porque eles se diferenciavam muito dos outros, né. Aham. Mas esses que foram modelos, eles não faziam nenhum curso fora?
Olha, eu tô eu posso estar enganada mas, pelo que eu me lembrei não, eles só faziam aquilo, e porque era de graça, né, era um um e era todos os dias à tarde, sabe. Então assim, eh, eu acho que tinha muita gente que fazia principalmente esses que que eu te falei que vieram de escola pública, eles nossa! Eles faziam demais, eles gostavam de ficar na escola para essa para essa aula.
Ah, entendi. Aham. E e você não não, sente falta hoje de de dar aula, porque você tem orgulho da profissão, você não sente falta?
Aham. Eu eu sinto falta dos alunos, não do ambiente escolar, por causa que realmente, assim, eu acho que, pelo menos no Brasil, né, não sei como é em outro lugar, nunca dei aula nos Estados Unidos, mas no Brasil a a escola virou uma empresa, na minha opinião. E é onde a se perde, uma escola não deve nunca ser uma empresa, né, porque aí você você perde ali a o o sentido de educador. Então, eh, eu acompanho esses alunos na na internet né, na nas redes sociais e eu sim, sinto sempre orgulho e eles de vez em quando até falam olha eu eu se estão, co fazendo, alguma coisa em inglês eles falam, eles sempre me homenageiam, eu acho isso muito bonitinho. Não que eu que eu goste, não que eu precise disso mas eu acho legal é.
Aham. Aham. É. Aham. Uhum. Uhum. Ah que bom, hein? <laughs> Aham. É, geralmente a a professora de inglês não é aquela que cobra muito, né, porque não é, precisa saber inglês para o Enem, para vida, mas as outras disciplinas eu acho que os professores cobram mais, né, a matemática, o português, não é assim?
Uhum. É, não. Uhum. Ah, sim. Sim, e tem até mais aulas, né, na durante na na grade curricular se eles têm mais aulas. Uhum. É.
É, e o inglês é mais divertido. <laughs> Eh, então seria uma coisa mais mais divertida para eles, será que é isso?
É, o inglês, na verdade, eles achavam até chato, né, porque era eles não sabiam a língua e a e a aula eu dava em toda inglês, então eles não gostavam. Mas a parte extracurricular que eu estou falando, do teatro em inglês, eles a gostavam muito, é.
Aham. Ah, porque iam aqueles que se conectavam mais com com a disciplina, né.
Sim. Exato.
Aí ficava mais divertido para eles. É.
Para eles sim. Aí isso acabava ajudando na aula, no currículo, na aula da grade curricular, sabe.
Aham. É, é.
É. Tirava o peso. <chuckles>
Aham. Olha muito obrigada, viu, gostei muito. Eh, obrigado por partilhar aí a a sua vida, né, a sua profissão com a gente, a experiência. Eu gostei muito, viu, muito obrigada.
Hum, uhum. Olha, eu que agradeço a oportunidade de falar dessa profissão tão nobre que é a de professor, né. <laughs> Até uma próxima.
Aham, com certeza. <laughs> Até a próxima.